Bah mmh mh mh mh.
Et j'ai l'impression que l'amour qu'on y met, n'est pas là, parce que c'est une copie conforme d'une recette, heu, gramme par gramme, heu, cuillerée par cuillerée, et cetera.
Oui, oui. Bah heu, ça m'a étonné tu sais. Je je je me souviens plus de qui sai qui disait ça, mais ça m'a étonnée parce que c'est plutôt un créatif et et et et le fait qu'il qu'il qu'il dise: «Moi, je je fais exactement au gramme par gramme, heu, quand je fais une recette je suis tout à la lettre», heu, bah, ça ça peut se comprendre quand on on n'y connaît rien, il vaut mieux faire ça <chuckles> et mais quand on aime la cuisine, je pense que d'y mettre du sien, c'est certainement c'est ce que tu as fait d'ailleurs, heu, ben ce que ta famille a fait en en en en ayant cette double culture, de de de de de de créer quelque chose de tout à fait particulier quoi. En en ouais, et mmh, est-ce que tu as un un, mmh, un plat, heu, qui te rappelle un un événement particulier, par exemple, heu, de un mariage, heu, des fêtes, heu, est-ce que tu peux nous décrire ou peut-être un rituel culinaire que vous avez mis en place ou quelque chose comme ça? Soit heu
Exactement. Alors rien ne me rien ne vient heu ne ne vient en tête, mais heu, il y a des plats bien spécifiques comme, heu, le gigot d'agneau, prov à la provençale, le gratin dauphinois, heu, la mousse au chocolat
Oui. Oui. Oui!
le le Sauerkraut le la choucroute garnie
Alors, ça, c'est quoi?
la choucroute garnie, j'adore
Alors c ah ça c'est Alsacien hein? cent pour cent!
ah, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, et hem
Ah oui, c'est très bon, en plus, pour, heu, c'est très bon pour le le l'organisme, hein, la choucroute, ouais.
Ouais, c'est c'est absolument, c'est c'est quelque chose que que, ah bah, j'en raffole. Mais il y a une chose en particulier qui est vraiment qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, c'était la recette de ma mon arrière grand-mère Sophie, évidemment qui ne le faisait pas elle-même, mais bon, on va dire que c'était quand même sa recette. Hem, c'était une soupe, heu, une soupe de légumes avec du une une une soupe de poulet légumes tout à fait basique, mais elle était tellement basique qu'elle est qu'elle en était phénoménale, et ma mère, heu, m ma mère me le me l me la préparait quand, bon, quand on rentrait dans les dans les mois d'hiver et que d'un coup, je voulais j'a j'avais une une envie de soupe et elle me le elle me le préparait, c'était absolument merveilleux, et j'ai j'ai changé le nom et j'ai dit que ça que: «Elle allait s'appeler Soupie Soupe.»
Oui. Ah oui. Ah oui. Oui.